Ich kann noch Spanisch. Also, Spe Spanisch, Spenglisch wollte ich sagen, ne. Spanisch, Englisch, Deutsch. Ich verstehe dann halt 'n paar andere Sprachen noch. Also, so nicht fließend flüssig, aber 'n bisschen Portugiesisch, halt diese ganzen die sind ja alle ähnlich. Portugiesisch kann ich 'n bisschen und ja, Französisch in der Schule gehabt. So, lesen kann man das dann alles, aber sprechen nicht.
Okay. Spenglisch. Okay. Mhm. Okay, okay, okay. Das Oh. Ey, Fr Französisch war bei mir ganz schwierig. Französisch hatte ich nur in der Grundschule und ich hatte 'n ja, und ich hatte 'ne so schlechte Lehrerin, dass mir die Französisch für immer ruiniert hat.
In der, Grundschule. Cool. Oh, das ist natürlich echt schade.
Das war richtig das war sehr bitter.
Ja. Oh Mann, aber vielleicht lernst du irgendwelche k tollen Franzosen kennen in, ähm, Amerika, wenn du dann da bist und auf einmal lernst du dann die Sprache doch wieder. Denke groß. Say ne never say never.
Ja. <snorts> Oh, mal mal mal schauen, mal schauen. Ich bin tatsächlich ich bin jetzt tatsächlich versuche ich versuche ich mich 'n bisschen an Finnisch. Das finde ich ich finde, Finnland ist 'n schönes Land. Da bin ich gerne, da würde ich ir auch so von wo wir grad von Future Goals und Inspiration sprechen, da würde ich auch ganz gerne mal irgendwann hin und mal da wohnen, weil ich finde, Finnland ist 'n schönes Land. Da sind auch viele nette Leute, die sind nur sehr
Oh. Ja, war ich noch nie. Ja. Ja, ja.
in sich eingenommen, die sind sehr shut in.
Also, die sind nicht so offen, ne? Also, die sind die haben gehen nicht offen zu. Genau. Die sind so, auch generell, dass die, glaube ich, auch mehr auf Distanz sind. Also, nicht so viel Körperkontakt, sondern eher so: „Hallo“ von weitem. <chuckles>
So du musst du musst diesen Ne, du musst vieles aus denen rauskitzeln. Ja. Mhm. Ja, so in die Richtung. So die winken sich eher so, die geben sich nicht so so viel Umarmungen oder so. Das ist, äh, für die gar nicht so viel.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Witzig, ja in Finnland war ich noch nicht, aber schau da warst du schon im Land, wo ich noch nicht war. Ja, sieh mal einer an.
Ja, ne, da w ich war da drüben war war ich noch nicht, aber ich habe viele Finnen getroffen. Ich habe viele finnische Freunde. Die waren auch schon öfter hier, die finden Deutschland total toll.
Ach was. So, okay. Ja, witzig. Okay. Was man an Deutschland so toll findet, ja. Ja, musst
Äh, und ich muss halt mal da rüber. So das ist auch so 'n Grund, warum ich jetzt grad so finanzielle Stabilität aufbauen will, damit ich mal wohin fliegen kann oder mal was sehen kann so. Ich finde es
Ja, damit du das einfacher handeln kannst, dass du einfach so von heute auf morgen entscheiden kannst: „So habe ich mal Lust.“ Genau.
Ja genau, so so Wochenende, so ich habe ich habe jetzt mal Lust, 'n paar Freunde zu besuchen, die 'n bisschen weiter weg wohnen, so ich setze mich jetzt in 'n Flieger und dann fliege ich mal da rüber.
Mhm. Mhm. Ja, die Freiheit ist schon wirklich alles. Also, genau, finanzielle Freiheit ist gar nicht so sehr einfach nur: „Oh, ich habe zu viel Geld und Status“, sondern es ist eigentlich dieses: „Ich will jetzt etwas machen und ich kann's machen, egal, was es ist.“ Das ist jetzt nicht nur: „Ich kann mir jetzt 'n Brötchen kaufen“, sondern: „Wenn ich will, kann ich mir jetzt halt auch 'n Auto kaufen. Also, ich muss da jetzt nicht 10 Jahre hinsparen, sondern ich habe halt das Cash dafür rumliegen“, so, diese Freiheit, die Entscheidungsfreiheit.
Ja. Ne, ne, ne. Ja. Genau das ist es. Das ist dieses genau, diese Freiheit, dieses genau, weil man man will sich nicht so viel Gedanken drüber machen, bevor man was tut, so: „Was ist der was ist der Butterfly-Effekt von allem?“
Ja.

Ähm, aber Stabilität eigentlich nur so so finanziell, dass ich mir halt um den ganzen Geld-Kram kein keine Sorgen machen muss erst mal. Ja. So, aber so 'n bisschen die Welt sehen würde ich ganz gerne selber, weil ich bin, äh ich bin nicht viel rumgekommen früher. Also, gar nicht. Ich war, glaube ich ich war einmal bin ich in die Ferien gefahren oder so.
Ah, keine Gedanken mehr machen musst, so, ja. Na, das kann ich auch nachvollziehen, ja. Ja. Mhm, mhm. Boah, krass. Ja, dann wird's Zeit. Ich war in über 60 Ländern mindestens. <giggles>
Ja. Ja, nein, nein, nein. Das Weiteste, wie ich, w dass ich war, war Südfrankreich. Das ist das Weite, wie ich gegangen bin. Äh, ja, ja. Aber ich habe aus irgend 'nem Grund viel zu tun mit Amerikanern und irgendwie zieht's mich immer wieder da rüber
I immerhin, immerhin. Mhm. Okay. Nach Amerika, ja? Ist 'n spannendes Land auch, ja.
und das heißt, ja, irgendwann zieht's mich wahrscheinlich in die USA.
Ja, ja, gibt's coole coole Ecken. Würde ich auch gerne noch mal wieder hin. Also, ich war schon 'n paar Mal da, aber ja. Ähm, <clears throat> ach, ähm, Ostküste, Westküste, in der Mitte, die Städte vorwiegend, aber ich würde gern noch 'n bisschen mehr auch die Natur dann noch mal also, ich war nur im Grand Canyon und, ähm, Death w wie heißt das Ding? Death Valley, glaube ich. Ähm, und ja, mhm.
Ja. Wo? Mhm. Hm, ja. Death Valley, ja. Da hört sich auch interessant an. Da würde ich auch mal gern hin, so diese gan diese riesen Wüste, ne? Ja. Boah, schlimm, schlimm.
Ja, genau, aber ist ziemlich heiß da. <chuckles> Aber wenn du mit 'nem fetten amerikanischen Auto natürlich mit Klima durch die Gegend fährst, dann steigst halt kurz aus und guckst so, ja, wie die das da machen halt, ja.
Ja klar, die haben ja die haben ja irgendwie alle irgendwie z alles zweimal so groß.
Das ist echt krass, ja. Dieses Land ist echt da ist einfach Übergröße. Das Land allein schon, die Leute, die Gefährte, alles ist Übergröße, ey. Das Essen, die Essensmengen, es ist echt krass, ja.
Das ist echt Ne. Wirklich? Das ist echt krass, ja. Das das stelle ich mir das stelle ich mir sehr extrem vor, irgendwie die Essensmengen so. Da ich habe mir mich mich hat 'ne amerikanische Freundin von mir besucht mal vor 2 Jahren und die ist mit mir einkaufen gegangen und die meinte zu mir dann so: „'Ne 1 1/2 l Flasche Cola, ne, das wäre für die Normalgröße." Und dann habe ich gefragt: „Okay, was ist 'n für euch dann groß?“ Und dann meinte die so: „Ja, wir haben Family-sized." Und das ist 'n da so so so 5 l Flaschen.
Mhm. Mhm. Ja.